ค่ะ อยากให้คุณนะคะ ช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยอะค่ะว่า คุณมีวิธีนะคะ สร้างความสมดุลระหว่างงานนะคะ กับชีวิตส่วนตัวของคุณเนี่ย ยังไงบ้างคะ?
โอ้โฮ <chuckles>
ยังไงคะคุณ? คำแรกก็ โอ้โฮ เลย <chuckles>
มันแบบว่า มันผสมปนเปกันสุด ๆ แต่ว่าก็บาลันซ์ได้นะคะ ถามว่า บาลันซ์ได้ไหม? บาลันซ์ได้ แต่ อา บาลันซ์ของเรามันไม่ค่อยจะเป็นการแบบแยกที่มันเป็นสัดเป็นส่วนเท่าไร คือ
<chuckles> เออ ๆ เออ มันยังไงอะคะ? ฟังดูรู้ แล้วน่าสนใจจังเลย
ด้วยความ ด้วยความที่หนูเป็นคนแบบ work from home เนาะเสียส่วนใหญ่ อะไรอย่างเงี้ย ก็คือทำงานประจำแหละค่ะ แต่ว่าไม่ จะไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องติ๊กเวลาเข้า ใช่ ไม่ต้องติ๊กเวลาเข้า ไม่ต้องติ๊กเวลาออก ไม่มีใครมาเช็คว่า
อา โอเคค่ะ อืม ไปออฟฟิศ อืม อืม
ว่าเริ่มไปตอนไหน เสร็จไปตอนไหน? แค่วันเนี้ยคุณจะต้องทำยังไงก็ได้ให้คุณทำงานครบ เก้า ชั่วโมง ใช่
ให้งานเสร็จ อ๋อ โอเค แล้ว แล้วคือมัน มันดูเหมือน มันดูเหมือนแบบดู ฟังดูดีจังเลยเนาะ เพราะว่าคุณเนี่ยไม่ได้แบบเหมือนกับ strict 9 เข้า 9 ออก 6 ก็ออก 6 โมงเย็น แต่ว่ายังไงก็ได้ ขอให้คุณทำงานเนี่ยให้ครบตามที่องค์กรเนี่ยกำหนด แล้วก็ให้คุณเนี่ยทำงานเสร็จลุล่วงไป อย่างเงี้ย คือก็จะไม่มีใครที่แบบเหมือนกับ คุณก็จะไม่มีปัญหากับเรื่องงานถูกไหมคะ?
เก้า ชั่วโมง ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ก็ถ้า ถ้ามันเสร็จแบบว่า พาร์ต ที่มันสำคัญมันเสร็จมันก็ไม่มีปัญหา แต่คือแล้วก็ด้วยความที่เราเป็น เหมือนเป็นคนที่ไม่สามารถโฟกัสได้เลยในตอนเช้า ๆ เหมือนเป็นคนที่สมาธิดีอะ เหมือนจะดีขึ้นเรื่อย ๆ อะตั้งแต่บ่ายขึ้นไป
อืม ก็ฟังดูดีอยู่นะ อืม อือ ๆ ๆ อ๋อ นั่นแปลว่า อย่างนี้หมายความว่า คุณเริ่มทำงานแบบ 13:00 ไป อย่างนี้เหรอคะ?
ใช่ค่ะ แบบ บ่าย ๆ ขึ้นไป อย่างเงี้ยก็โอเค จริง ๆ ก็ตื่นมาทำตอนเช้า ๆ อยู่ แต่ว่าก็จะเน้นแบบเช็กอีเมล เช็กอะไรอย่างเงี้ย ที่มัน มันไม่ใช่
อืม ค่ะ อ๋อ ทำ ทำอะไรไม่ต้อง โดยที่ไม่ต้องใช้โฟ ไม่ต้องใช้สมาธิมากมายอะไร อา โอเค เออ ๆ ๆ ๆ ๆ
โฟกัส ใช่ ใช่ค่ะ ก็เช็กอีเมล เข้าคอร์สเรียน อ่านเอกสารไปเรื่อย ๆ แต่อะไรที่มันเข้า พาร์ต งานหลัก ๆ พาร์ต งานหลัก ๆ ของเราคือการวิเคราะห์ไงคะ อะไรที่ต้องแบบเริ่มวิเคราะห์แล้วเนี่ย คือจะมาทำตอนบ่าย ๆ
ค่ะ อา ค่ะ ตอนบ่ายก็จะใช้สมาธิได้ดีกว่า ก็ไปงานนั้น อืม ค่ะ ๆ ๆ
ใช่ ใช่ แล้ว เราก็จะ ตอนเช้า ๆ เนี่ย สมมติเราอ่านอีเมล 1 ชั่วโมง ใช่เปล่าคะ ทำกับข้าว สาม ชั่วโมง <laughs>
อืม ค่ะ <chuckles> คุณโฟกัสกับการทำกับ ข้าวใช่ไหมคะ? <chuckles>
ใช่ ก็เหมือนกับว่า ตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะเป็นคนที่ชอบกินอาหารเช้ามาก คือหิวอะค่ะ ตื่นมาแล้วหิวทุกวัน แม้ว่าเมื่อคืนจะกินเยอะก็เถอะ ก็คือหิว ก็สมมุติว่าตื่นมาก็ไปรดน้ำต้นไม้ หุงข้าวก่อน แล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้ รดน้ำต้นไม้เสร็จก็มาเปิดคอม
เออ อ๋อ อืม ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ อืม ค่ะ เออ ค่ะ
เปิดคอม รอคอมโหลด ก็ไปทำกวาดบ้านก๊อก ๆ แก๊ก ๆ
ทำนู่นทำนี่เนาะใช่ไหมคะ? อะ เออ
ใช่ แล้วก็มาทำงาน ทำงานสักแบบ 1-1.5 ชั่วโมง อะไรอย่างเงี้ย อะ ไปทำกับข้าว ไปทำกับข้าวก็คือทำไว้เผื่อแบบมื้อเย็นด้วยนะคะ
เออ ค่ะ อ๋อ แปลว่า ก็คือวันหนึ่งอะคุณทำกับข้าวเนี่ย ก็คือทำมื้อดึก หมายถึงว่าทำครั้งเดียว แต่ว่าเผื่อไปถึงมื้อเย็นเลยถูกไหมคะ? อ๋อ โอเค
ใช่ ใช่ค่ะ จะได้ ตอนเย็นจะได้ไม่ต้องมาทำอีก อะไรอย่างงี้
อือ อือ โอเคค่ะ
ใช่ ก็ทำกับข้าวเสร็จปุ๊บ ก็มานั่งทำงานอีก ก๊อกแก๊ก ๆ <chuckles> ก็คือ 1 ชั่วโมงเนาะ เพราะว่าจริง ๆ แล้ว ทำเต็ม ๆ อะ 6 ชั่วโมง ก็คือเริ่มตั้งแต่บ่าย อะไรเงี้ยค่ะ 1 ชั่วโมงเสร็จ ก็คือโฟกัสไม่ได้แล้ว 1 ชั่วโมงโฟกัสไม่ได้ ก็คือไปนอน ต่อ
อืม อือ ๆ ๆ ค่ะ ค่ะ <laughs> โอเค ฉันต้องการโฟกัสเพิ่ม อะไรอย่างเงี้ย ก็เลย แอบไปชาร์จแบต แอบไปชาร์จแบตนิดหนึ่งใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ ไปนอนต่อ ถ้าก่อนจะนอน ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นอนเลย ก็จะแบบว่าเหมือน ไปซักผ้า ไปอะไรอย่างเงี้ย ทิ้งไว้อะค่ะ
อา ก็ทำงานบ้าน อืม
อืม ก็คือทำ ทำเรื่องส่วนตัว เยอะมาก ตอนเช้า <chuckles>
<laughs> เออ ใครอะค่ะ? โอเค ซักผ้าทิ้งไว้ เออ แล้วก็กลับ แล้วก็กลับไปพักผ่อน เป็นไงคะ? แล้วยังไงต่อเอ่ย?
ก็เหมือน ใช่ ใช่ ไปนอน แล้วก็ตื่นขึ้นมา ก็เริ่มทำงานแล้ว เริ่มจริงจังแล้ว เสร็จแล้วทีนี้มันก็จะเป็นการทำงานแบบ 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงแล้ว แล้วถึงจะพักทีหนึ่ง
อือ อ๋อ อันนี้ก็คือจะยาว จะยาวแล้วใช่ไหมคะ? โอเค จากนั้นแล้ว คือ เออ ไอ้ ไอ้ ไอ้ช่วงทำงานแบบเหมือนกับสอง ประมาณ สองถึงสาม ชั่วโมงของคุณช่วงเนี้ย มันจะเป็นช่วงงานที่แบบเหมือนกับคุณต้องใช้ <tsk> เขาเรียก ว เออ สมาธิ แล้วก็ต้องการแบบเหมือนกับโฟกัส ใจจดใจจ่อกับงานของคุณเนาะ อ้อ โอเค
ใช่ ใช่ ก็ ใช้เวลาอีก สาม ชั่วโมง ค่ะ สมาธิ ใช่ค่ะ แบบ ก็คือตั้งใจแล้ว ต้องแบบ ต้องตั้งสมาธิอะ ไม่งั้นก็คือมันจะคิดไม่ออก มันจะวางแผนงานไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ๆ ๆ ๆ ๆ อือ โอเค ก็จะเป็น ก็จะเป็นอันนั้นไปเนาะ ที่ต้องใช้ 2-3 ชั่วโมง โอเค
บ่าย ๆ ใช่ แต่ว่าพอ 2-3 ชั่วโมงเสร็จอะ ก็ บางทีก็มีแบบว่าหยุดทำ ไม่บางทีหรอก ก็ทุกวัน ก็หยุดยาวอยู่นะคะ
ค่ะ <chuckles> อันนี้ก็คือ เขาเรียกว่า หยุดพักใช่ไหมคะ?
ใช่ แต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะพัก 1/2 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง นี่คือ 2 ชั่วโมงค่ะ <laughs>
อา คุ ของคุณพัก 2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงนี่ก็คุณคือแบบเหมือนกับพัก พักผ่อนนอนหลับ อย่างงี้เหรอคะ? หรือว่าไปพักผ่อนอะไรเอ่ย?
ใช่ ใช่ อาจจะออกไปเดินเล่นบ้าง ไปออกกำลังกาย บ้าง
อ๋อ โอเคค่ะ
ก็คือตอนนี้เราทำเป็น 4 ชั่วโมงแล้วนะ ประมาณ 4,5 ชั่วโมงแล้วนะคะ เพราะว่าตอนเช้าเราทำไปชั่วโมงเกือบ 2 ชั่วโมงเหมือนกัน แล้วเราก็เว้นยาว ก็
อา ๆ ๆ ๆ อะ อืม ใช่ เพราะว่าเช็ก เช็กอีเมลหนึ่ง แล้วก็มีแบบเหมือนกับทำงานช่วงบ่ายอีกหนึ่ง ก็ประมาณ ก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงแล้วนะวันเนี้ย
ใช่ ทำนู่นทำนี่ ใช่ ใช่ เนี่ยก็แป๊บเดียว แต่ว่า มัน บางคนเขาอาจจะไม่ชอบไง แบบว่าไม่ทำอะไรให้มันเสร็จเป็นอย่าง ๆ อะไรเงี้ย แต่เราแบบ เรา
อือ ๆ ๆ อือ ๆ ๆ เออ ไม่ใช่แบบเสร็จไปทีเดียว แต่ของคุณ ก็คือจะแบบเหมือนกับจะมี อ่า กิจกรรม ใช่ กิจกรรมสลับขั้นตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น เออ ทำกับข้าว รดน้ำต้นไม้ พักผ่อนนอนหลับ หรือว่าออกไปเดิน อะไรอย่างงี้ คือคุณจะมีกิจกรรมสลับแบบเหมือนสลับฟันปลากันไปตลอดเลยเนาะ เออ
ใช่ สลับกันไป สลับมา ใช่ อืม ใช่ เพราะว่าเป็นคนสมาธิสั้นน่ะ เอา จริง ๆ แล้ว
อืม ค่ะ ๆ โอเค พอ พอจะนึกออก อืม อืม ๆ ๆ
เป็นคนแบบเหมือนทำอะไรแล้วก็แบบมันวอกแวก ใช่ วอกแวกตลอดแบบทำนู่นทำนี่ แล้วก็แบบนึกได้ก็แบบอยากไปทำอันนี้ ซึ่งถ้าไม่ได้ทำยิ่งไม่มีสมา ธิ
อืม ไม่ ด้วยความ แล้วบางที คืองานของคุณมันเป็นงานที่แบบเหมือนอาจจะต้องใช้แบบเหมือนกับโฟ โฟกัส หรือใช้สมาธิค่อนข้างเยอะ เพราะมันเป็นการ เรื่องของการวิเคราะห์ใช่ไหมคะ? เพราะฉะนั้นแล้วอะเหมือนกับเมื่อคุ เอาจริง ๆ ถ้าวิเคราะห์ 3 ชั่วโมง หรือ 2-3 ชั่วโมงอย่างที่คุณว่ามาเนี่ย คือมันก็หนัก มันก็หนักอยู่นะ หมายถึงว่าแบบเหมือนกับก็ใช้พลังเยอะอะเนาะ มัน มันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติที่ว่า เออ หลังจากที่เราใช้พลังไปเยอะแล้ว เหมือนกับสมองมันจะเหนื่อยล้า คือถ้าคุณยังฝืนทำต่อไปงานของคุณเองก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะ? อืม มันก็ มันก็ต้องให้สมองได้พักบ้าง อืม
ใช่ ค่ะ มันก็ได้เยอะ ค่ะ ใช่ ต้องลุกไปทำนู้นทำนี่ อืม ก็ ใช่ ใช่ ค่ะ มันก็อาจจะแล้วแต่คนอะเนาะ แต่ว่าเราก็คือประมาณนี้ เป็นคน ที่แบบ แต่เราก็โชคดีมาก ๆ ที่เจ้านายโอเค แล้วก็ได้งานที่มันโอเคกับ กับวิถีชีวิตของเรา ประมาณเนี้ยอะค่ะ ก็
<chuckles> ค่ะ อืม สิ่ง ส มี มี มี มีความรู้สึกว่า สิ่งที่คุณบอกว่า คือเจ้านายคุณโอเค นั่นเป็นเพราะบางทีคุณอาจจะส่งงาน หรือว่างานที่คุณส่งให้เขาเนี่ยมัน มันมีประสิทธิภาพ มัน เขาเรียกว่าทำงานดีอะ เออ ถ้าพูดตรง ๆ ใช่ไหมคะ? อืม อืม ๆ ๆ
ใช่ ใช่ แล้วก็ ใช่ เขาก็โอเค ใช่ เขาบอกว่าถ้า โอเค ถ้าทำงานดีเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร อะไรอย่างเงี้ย เพียงแต่ว่าอะไรที่มันจำเป็นต้องทำ มันก็ควรจะต้องทำในวันนั้นให้เสร็จด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ย
อืม ๆ ค่ะ อืม ๆ ๆ ค่ะ ซึ่งคุณก็แบบเหมือนกับ คุณก็ส่งผล ส่งงาน ส่งอะไรเงี้ย ก็คือตามที่แบบเหมือนกับตาม เขาเรียกว่าไง ตามกำหนดที่เจ้านายเนี่ย เออ แจ้งคุณ อ้อ เออ ๆ ๆ
ก็ได้ ใช่ค่ะ บอกไว้ เหมือนที่เขาคาดหวังเอาไว้ อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีการคุยกันอยู่แล้วเรื่องประมาณนี้ว่า เออ ที่นี่ฉันคาดหวังให้เธอแบบมีเรื่องประมาณนี้ ประมาณนี้ อะไรอย่างงี้
อือฮึ ค่ะ อืม โอเคค่ะ แล้วแบบเนี้ยค่ะมันยัง ค มันเคยมีเหตุการณ์ไหม? บางทีแบบเหมือนกับ มีเพื่อนร่วมงานหรือว่า โอเค อาจจะเป็นเจ้านายคุณหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยค่ะ แบบเหมือนกับเขาต้องการสอบถามอะไรคุณนิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาแบบเหมือนกับ <chuckles> อันนี้คือคุณก็ตอบแบบตอบทันทีทันใดใช่ไหม แม้ว่าคุณจะติดอันนู่นอันนี้ก็ตาม ก็คือถ้าคุณ ถ้าคุณได้รับข้อความก็ตอบทันทีทันใดเลยเนาะ ใช่ไหมคะ?
ค่ะ อ มีตลอด ใช่ เพราะเรา ใช่ค่ะ ใช่ ส่วนใหญ่เราจะบอกว่า ถ้ามีปัญหาก็กรุณากดคอลนะจ๊ะ
อ๋อ โอเค เพราะบางทีคุณอาจจะแบบเหมือนกับไม่ได้อยู่หน้าจอตลอดเวลาใช่ไหมคะ? อา
ทำอย่างอื่นอยู่ ใช่ ก็ทุกคนก็รู้ดี แล้วทุกคนก็จะกดคอลมาเสมอ ซึ่งมันก็จะมากินเวลาพักผ่อนของ ดิฉัน <laughs>
<chuckles> โอเค นั่นก็คือตอนที่เขาแบบ แต่ แต่ก็คงไม่น่าจะแบบเหมือนกับ เอ้อ อย่างจะ แต่อย่างที่คุณบอกทุกวี่ แบบตลอด ๆ <chuckles> ตลอดใช่ไหม?
ค่ะ มีตลอด คือบางทีก็รู้สึกว่าถามทำไมนะ คำถามเนี้ย? <chuckles>
<laughs> เออ
แต่ก็นั่นแหละมันก็เป็นวิถีชีวิต คืออย่างตอนเย็นบางที อย่างเงี้ย แทนที่จะแบบทำ ๆ ไปแบบ 5 ชั่วโมง แล้วแทนที่จะแบบมาพักผ่อน อย่างเงี้ย เราก็ชอบแบบว่าไปกินข้าวกับเพื่อน ก็มีนะ
อา ๆ ๆ อา <chuckles> โอเค แล้ว แล้วอย่างที่คุณบอกอะค่ะว่า แบบเหมือนกับ เอ่อ ตอนช่วง 2-3 ชั่วโมงที่คุณทำงาน แล้วคุณก็จะพักผ่อน แล้วหลังจากที่คุณพักผ่อนเนี่ย คืนคุณกลับเข้ามาทำงานอีกไหมคะ?
แบบว่า พักงาน ค่ะ ใช่ค่ะ กลับมาอีก เพราะมันยังไม่ครบไง มันจะขาดประมาณ 3 ชั่วโมงนิด ๆ เกือบ 4 ชั่วโมง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม กลับ เออ แล้ว แล้วอย่างเงี้ย คือคุณก็ทำรวดเดียว 3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงไปเลยเหรอคะ หลังจากพักผ่อนแล้ว?
ไม่ ถ้าทำไปเล่นไป แต่ว่าจะไม่ได้พักเยอะแล้ว <chuckles> ก็ต้อง ใช่ เดี๋ยวมันจะดึก อะฮะ
อือ ๆ ใช่ไหม เพราะว่าเดี๋ยว เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ ครบแล้ว เดี๋ยวเขาจะ ค ไม่ครบชั่วโมงแล้ว อืม
ใช่ มันจะดึกเกิน อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะแบบ เอ๊ะ อ๊ะ อะไรอย่างงี้ คือเราก็ต้องนอนให้พอด้วย สำคัญ
เออ แล้ว แล้วคุณมีแบบเหมือนกับอาจจะเป็นธงในใจของคุณหรือเปล่าคะว่า เออ คุณจะต้องแบบเหมือนกับจบ การทำงานของคุณที่เวลากี่โมง ๆ อย่างเงี้ยค่ะ มีไหมคะ?
ส่วนใหญ่จะไม่ให้เกิน 4 ทุ่มค่ะ รีแลกซ์ จะไม่ให้เกิน 4 ทุ่ม อย่างเก่งก็ถ้าวันนั้นแบบสมาธิดี สามารถทำได้ยาว ๆ หรือว่ามีงานใหญ่ที่มันละไม่ได้จริง ๆ ก็ประมาณ 1 ทุ่มเนี่ย คือเก่งสุดแล้ว
อ๋อ สี่ ทุ่ม ก็คือ อา ๆ อ๋อ โอเคค่ะ แล้วพวกข้อคงข้อความ อะไรเงี้ย แบบเหมือนกับมีคนสอบถามมา เจ้านายก็ดี หรือว่าเพื่อนร่วมงานก็ดีเนี่ยหลัง 4 ทุ่มมีบ้างไหมคะ?
ค่ะ ไม่ค่อยมี คือจริง ๆ แล้วสั่ง 4 ทุ่มมัน จริง ๆ แล้วงานเรามันวนกันเป็น 24 ชั่วโมงอะค่ะ แต่ว่าเรา เราก็จะเน้นอยู่กลางวันแม้เราจะอยู่บ้างไม่อยู่บ้าง แต่เราก็เหมือนอีเมลเราก็ต้องเด้งดูตลอดอะค่ะ ถ้ามันมีอะไรที่มันฉุกเฉิน อะไรอย่างเงี้ย ทุกคน ใช่
อืม อ๋อ แปลว่า แปลว่าคุณเนี่ยเช็กอีเมลตลอด ไม่ใช่แบบช่วงเช้าที่คุณบอก ก็คือช่วงเช้านั่น คือแบบเหมือนกับเก็บรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเมื่อวาน อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ แต่ถ้าแบบระหว่างวันคุณก็เช็กตลอดเลย อืม
ใช่ ค่ะ ใช่ แต่อีเมลเนี่ยเช็กตลอด ใช่ ไม่ว่าจะทำอะไร ก็คือจะต้องเปิดหน้าอีเมลเอาไว้แล้วก็รีเฟรชอยู่เรื่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย เผื่อมันมีเหตุฉุกเฉิน อะไรอย่างเงี้ย เข้ามา แต่ถ้าเป็นในแบบเพื่อนร่วมงานเองเงี้ยเขาก็
อือ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ อืม
หลัง 4 ทุ่มเขาไม่ค่อยถามหรอก เพราะเรา เราก็ให้เวลาเขามาเยอะกว่าเพื่อนร่วมงานของเราอีกคนหนึ่งอะเนาะ <chuckles> คือถ้ายังจะมีถามอีกเราก็จะแบบฉันก็อยู่กับเธอมาจนถึง 4 ทุ่มแล้วนะ <chuckles>
อืม เออ <laughs> เออ อาจจะ อาจจะเป็นประมาณนั้นไปใช่ไหมคะ เอ๊ แล้วแบบเนี้ยค่ะ เหมือนกับเท่าที่ฟังดูแล้ว คุ คือคุณก็ค่อนข้างที่จะแบ่งเหมือนกับ แบ่งเวลางานกับแบ่งเวลาเรื่องส่วนตัว ก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะ มันเคยมีปัญหา หรือมีอะไรบ้างไหมคะ?
ใช่ ก็มี ปัญหาจะมีมาจากเพื่อนที่มาถามนี่แหละค่ะ คือบางทีคำถามเขาอะ มันเป็นคำถามที่เหมือน เป็นคำถามที่อยากให้เราทำอะ <chuckles>
อืม ยังไงคะ? เอ่อ ยังไงนะ? <laughs>
เหมือนแบบว่า เหมือนมาถาม ๆ เฉย ๆ แต่ก็รู้ว่า ถ้าสุดท้ายแล้วเขามาถามเรา เราจะต้องเป็นคนทำให้เขาแทน แล้วมันก็ จะ แล้วพอมันทำจริง ๆ มันก็จะกินเวลาที่เราจะต้องเอามาเคลียร์งานตัวเองอะไปอีก แล้วมันก็ต้องยืด แล้วเราก็จะไม่สามารถใช้จังหวะแบบฟันปลาแบบเดิมได้ อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ อ๋อ แอบได้ อืม อ้าว! แล้ว อือ แล้ว แล้ว แล้วคุณ เนี่ย แล้ว แล้วคุณก็คือแบบปกติถ้าเขามา มาลักษณะเนี้ย คือคุณก็จะรับหมดเหรอคะ คุณไม่ปฏิเสธเหรอ?
ใช่ แล้วมันก็จะกลายเป็นว่า อือ ก็ทำ หมายความว่า บางที งานของเราส่วนใหญ่มันเป็นงานที่ถ้ามีเคส อะไรเงี้ย ที่เขามาถามเนี่ย ส่วนใหญ่มันจะเป็นเคสที่รีบ มันต้องรีบแล้วอะค่ะ มันต้องแบบ มันต้องทำ มันจะไม่ใช่คำถามที่แบบ
อ๋อ แปลว่าคุณต้องละทุกอย่าง แล้วก็ต้อง ต้อง ต้องไปทำงานนี้เท่านั้น อือ
ใช่ ใช่ ใช่ คือแผนกเราเป็นแผนกที่ส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ แต่ถ้าเกิดมีเคสแบบเร่งด่วนมา เราก็ต้องวิเคราะห์เลย ทำเลยทันที
ทันที เพราะว่าถ้าไม่ ไม่ทำเลยทันทีก็อาจจะส่งผล อาจจะมีปัญหาได้ในอนาคต
ใช่ ใช่ ใช่ ส่งผลต่อการเงิน <laughs>
<chuckles> โอเค อือ ๆ ๆ
แล้วหน้าที่ได้ อะไรเงี้ย ก็จะ มันก็กลายเป็นว่า มันก็ช่วงฟันปลาของตอนบ่าย อะไรอย่างเงี้ย หรืออาจจะเป็นตอนเช้าเงี้ย มันก็จะหายไป ฟันปลาที่แบบว่าเอาไปทำกิจกรรมกินนอน อะไรอย่างเงี้ย <chuckles> ก็จะหายไป
อืม อืม ค่ะ อ้าว แล้วอย่างงี้ มันเคยมีไหมอะว่าที่แบบเหมือนกับคุณน่ะ ค อย่างที่คุณบอก คือคุณพยายามจะให้ ให้จบ 22:00 แต่ถ้าแบบเหมือนกับหลัง 22:00 แล้วคุณต้องทำงาน อย่างเงี้ย คุณแบบเหมือนกับ เหมือนกับมันเป็นโอที ของคุณหรือเปล่า?
อืม ไม่ทำ <chuckles>
<chuckles> คือก็คุณไม่ทำ เลย อา ยินหงิ แล้วอย่างมีพื่อ อ่า ส สมมติมีเพื่อนมาถามคุณ เพื่อนที่คุณบอกว่า อันเนี้ยคุณต้องทำแล้วอะ
ใช่ ถ้า สี่ทุ่ม แล้ว ก็คือ ไม่ทำ อืม คือเราก็ทำเกินไปแล้วไง หมายความว่า มันก็เป็นโอทีแหละ แต่ว่าถ้าเกิดว่า คือฟันปลามันหายไป เท่ากับว่าเราก็ทำเกินชั่วโมงอยู่แล้วอะ แล้ว แต่ว่าถ้าจะให้เกิน 22:00 ไปอีก เงี้ย คือไม่ทำอะค่ะ <chuckles>
คุณทำยังไง? อืม อืม ๆ อืม ๆ ก็คืออะ อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นกฎเหล็ก กฎเหล็กกฎหนึ่งของคุณเลยใช่ไหม? ที่แบบเหมือนกับ โอเค งานก็คือจะจบแค่ 22:00
ก็โยน ใช่ ใช่ เพราะหลัง หลัง 22:00 อะมันมีอีก region หนึ่งมาต่อเราอยู่แล้ว เราก็โยนให้ region นั้นไปเลย อะไรที่มันต้องทำอะนะคะ ที่ไม่ใช่ของเราอะ อะไรที่มันเป็นของส่วนกลาง หรือเป็นอีเมลส่วนกลาง เงี้ย ก็ region นั้นต้องทำ ไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้ว ไรเงี้ย
อ๋อ ก็แปลว่า มันจะมีอีกทีมหนึ่งที่แบบเหมือนกับมารับต่อคุณอยู่แล้วตอน 22:00 เพราะฉะนั้นก็คือถ้ามีเคส มี เอ่อ เหตุการณ์อะไรที่แบบเหมือนกับต้องเดี๋ยวนั้นคือ ก็ ก็แปลว่า ก็อีก อีกทีมหนึ่งก็คือจะมารับต่อจากคุณนั่นเองถูกต้องไหมคะ? อืม
ใช่ค่ะ รับต่อ ใช่ ใช่ ต้องทำเลย ก็จะเป็นพรุ่งนี้ ใช่ เราก็จะไม่ทำแล้ว
อืม ฟังดูแล้วคุณ ค เออ คุณ งาน ห งานที่คุณทำเนี้ย ก็คือค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับ เอ่อ เขาเรียกว่าไง มีความยืด ยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเลยนะคะเนี่ย อืม
ใช่ มา เป็นคอมฟอร์ตโซนที่แบบจะไปไหนก็คิดเยอะ <chuckles>
<chuckles> แปลว่าคือ อืม ใช่ ใช่ไหม ต้องคิดเยอะนิดหนึ่งใช่ไหมคะ? <chuckles>
ค่ะ ใช่ แบบว่าจะมีใครให้เราทำแบบนี้อีกไหม? มันก็น่าจะไม่มีนะคะ <chuckles>
เออ เออ ถ้าสมมติแบบเหมือนกับมี มีแบบเหมือนกับ ที่ใหม่เสนอมา คุณก็ต้อง อาจจะต้องแบบเหมือนกับดูเงื่อนไขที่มันสอดคล้องกับที่ปัจจุบันที่คุณได้รับ
ใช่ ของเงินเดือนบวก สี่สิบเปอร์เซ็นต์ เท่านั้นถึงจะไป <chuckles> บวกไม่ถึง สี่สิบเปอร์เซ็นต์ ก็อยู่ที่นี่แหละ
<laughs> เออ เออ ถ้าไม่ถึงก็อาจจะอยู่ที่เดิม ก็อาจจะยังนะ อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ? <chuckles> โอเค โอ้ วันนี้ก็คือสนุกมากเลยค่ะ แล้วก็ได้เทคนิคดี ๆ ของคุณเยอะแยะเลยนะคะ เรื่องการแบ่งเรื่อง เอ่อ แบ่งเวลาระหว่างงาน สร้างความสม สมดุลระหว่างงาน แล้วก็กับชีวิตส่วนตัวของคุณ ค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สวัสดีค่ะ ค่ะ
ค่ะ ใช่ ค่ะ อา ค่ะ ความยินดีค่ะ สวัสดีค่ะ